Oui c'est vrai que je voulais te parler aujourd'hui, parce que j'avais vraiment besoin de vider mon sac. Je viens de de quitter une relation, heu, bah, pour des raisons qui, heu, fait qu'en fait on était pas épanouis ni d'un côté ni de l'autre. Si tu veux, on vivait ensemble et au quotidien tout se passait bien. Mais, hem, mais, bah, on était pas épanouis parce qu'on avait, bah, heu, <blows air> peu de projets en commun, heu et puis des façons de vivre, heu, très différentes. Par exemple, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui qui aime beaucoup, heu, souvent, heu heu, sortir se promener, heu, sortir chez des amis, heu heu, inviter des amis. Heu, tu vois? Je suis je voyage beaucoup, hem. Tu j'ai un petit garçon, donc, heu, je j'en l'emmène au parc, heu, faire du vélo, enfin voilà et lui, il était beaucoup plus, heu, casanier et du coup, heu, en fait, heu, <blows air> donc ce qui fait qu'au fait en fait j'étais amenée à toujours t sortir seule. Heu, que lui, il avait jamais envie donc, heu, lui il était plus, heu, il aimait, heu, cuisiner, il aimait rester à la maison, regarder, heu, la télé et c'est vrai que moi c'est des trucs, hem, qui sur le long terme me gavent un peu tu vois?
Mmh mh. D'accord. Mmh. Oui, je vois. Mmh mh. Oui. Oui. D'accord. Mmh. Ah! D'accord. Oui je comprends qu heu, totalement, je vois je vois totalement, hein, la situation, heu heu, que tu as vécue et heu, également, hem hem, émotionnelle également ça devait pas être, heu heu heu, facile parce que c'est vrai que, heu, forcément vous avez peut-être évolué de, heu, différentes manières, également les envies n'étaient plus les mêmes et heu, c'est, heu, totalement, heu, compréhensible, hein, de, hem que tu ne te sentes plus épanouie, heu, dans dans cette relation.
Mmh. Bah, c'est ça, c'est que je veux dire, c'est triste parce que, bah, on vit ensemble et cetera. Enfin il y a pas de réel problème, on va dire majeur, mais, heu, on n'est pas sur la même longueur d'onde et du coup, heu. Tu vois, lui, par exemple, heu heu, enfin moi si je me réveille, si j'avais une copine qui me disait: «Bah, viens on va faire un tour au parc avec les enfants», je m'habille et je vais faire un tour au parc avec les enfants. Alors que lui il est, heu, il estime que non, il faut d'abord, bah, s'occuper de la maison et heu, faire le repas pour que ce soit prêt quand, heu, ce soit midi et cetera. Moi je je mettais des je me disais: «Mais bon, heu, c'est pas très grave si on mange, heu, plus tard ou si je fais un repas sur le si je prépare quelque chose sur le pouce, heu heu, à midi quand on rentre». Enfin voilà et donc tous ces ces choses là qui paraissent au départ anodines parce que tu te dis: «Bon ben», tu y prêtes pas vraiment attention au départ, mais à la longue c'est c'est c'est compliqué parce que ça devient des sujets de un peu de de petites disputes, tu vois? Et du coup on on on est voilà exact, heu, chacun est est énervé parce que lui il attend de moi que, bah, que je me réveille, que je fasse le ménage et que je v prépare à manger par exemple, alors que moi, bah, je sors et je reviens, bah, il est énervé parce que c'est pas prêt: «Mais je comprends pas pourquoi?» Enfin tu vois? Et c'était que des choses comme ça.
D'accord. Moui. Oui. D'accord. Mmh. Oui, je vois. Oui. Moui. Oui de discorde. Mmh. Moui. Mmh. Oui je vois. Oui, non mais je vois totalement, hein et heu, c'est quelque chose, heu, qui heu, qui doit être, heu, vraiment, heu, frustrant et ça a d'ailleurs l'air aussi, heu, également de de te peser. Est-ce que vous avez essayé également d'en de, heu, de d'en parler, heu, de communiquer et de voir, heu, ensemble comment faire évoluer les choses?
Mmh. Bah, oui, heu, on effectivement on en a énormément, heu, discuté et c'est vrai que, ben, force est de constater qu'on qu'on n'est pas du tout faits de la même façon et qu'on n'attend pas les mêmes choses, heu, l'un de l'autre et ce qui fait que moi, heu, je me suis s je me suis beaucoup éloignée au final, heu, émotionnellement. Je faisais je je me détachais petit à petit et tu vois, heu, jusqu'au point de rupture parce que, heu, j je j'arrivais plus à é enfin je me je me voyais pas heureuse avec lui, heu et épanouie quoi.
Moui? Oui. Ouais, je vois. Mmh mh. D'accord. Mmh. Oui, bah, rassure-toi aussi, hein, c'est normal, hein, heu, que, heu ça arrive à, hem, à ce stade de de de rupture, hein, parce que, heu, lorsqu'au final heu heu, rester ensemble vous fait plus de mal que de bien, bah, au final, heu heu, c'est normal et tu as bien fait d'ailleurs, heu, d'avoir pris, heu, cette décision. Pour ton bien-être à toi mais également son bien-être à lui. Donc, heu, c'est quelque chose, heu heu, de de qu'il faut pas regretter et heu, dans, hem, dans l'évolution également, heu heu, de de vos vies, heu, c'est, heu, c'est une bonne chose et d'ailleurs, heu, c'est c'est vraiment très bien d'avoir pris, heu, cette, heu, cette décision.
Mmh. Oui, en fait, je me dis, heu c'est ça, c'est ce que je lui ai expliqué, on on on s'aime beaucoup, on est attachés, on on on respecte, heu, il y a pas de soucis, mais on n'est pas faits pour être ensemble. On a 2 visions de la vie, heu, complètement différentes et s du coup, heu heu, ç ça peut pas fonctionner on est ça match pas et puis, heu, au final on sera pas heureux ensemble, puisqu'on n on a des envies, heu, différentes, heu.
Moui. Oui. Oui. Moui, oui. Oui. Non, non c c c'est c'est, heu, c'est une bonne réflexion et au final, heu heu, comme tu le dis, hein, vous vous avez de bons échanges, heu, aujourd'hui?
Donc, heu Oui, oui, oui, on est restés, heu, amis on peut dire, heu, bon même si on se voit plus et cetera, hein. On s'appelle de temps en temps, je sais que si j'ai besoin de quelque chose, heu, je sais que je peux compter sur lui et vice versa. Mais, heu, di enfin je dirais même pas amis, on dirait, hem. Tu vois, on est resté cordial mais, heu, on on on on on se voit plus, on se fréquente plus. Mais, heu, mais on n'a on n'a pas de haine ou de rage ou de, tu vois? On est on est en très bon termes mais il y a p enfin moi c'est pareil je pars du principe que si on est plus ensemble, j'ai plus, heu, d'intérêt à ce que t enfin on va pas se voir non plus tout le temps et se faire des bouffes ensemble quoi, je veux dire, heu, faut ouais, faut faut savoir, heu, couper le truc et puis, surtout c'est pareil, on a mis longtemps, au final, à se séparer, peut-être qu'on a pris la décision, mais on a dû vivre derrière encore 6 mois ensemble. Je pense parce que, bah, c'est compliqué, heu, vraiment, mais j ce que je lui ai dit à un moment donné: «Il faut arracher le pansement, heu heu, pour vraiment, heu»
D'accord. D'accord. Moui. D'accord. D'accord, oui. C'est bien, oui. Oui. Oui, c'est normal, hein. Mmh. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Mmh.
Heu, oui: «Je serai triste quand tu» j ce que je lui disais hein: «Je serai triste quand tu vas partir mais, heu, je pense qu'il faut le faire parce que parce qu'on n'est pas heureux quoi» et
Oui. Oui, non c'est oui c'est une bonne chose de faite parce qu'aujourd'hui, heu, voilà vous, heu, partez, heu, aussi, heu, l'esprit, heu, léger et c'est vrai que souvent, heu, beaucoup ne se se séparent pas parce que, heu, ils ont peur de de l'inconnu. Mais aujourd'hui, heu, du coup comment tu, heu, tu vis la situation?
Mmh. Non moi je suis contente parce que, heu, parce que je peux vivre comme je l'entends, il peut vivre comme et puis comme je lui ai dit enfin: «F vaut mieux essayer de chercher à s'épanouir et trouver quelqu'un qui nous correspond mieux, plutôt que qu'on s'emprisonne et qu'on ne se laisse le grappin dessus l'un et l'autre et que ça dégénère et que derrière, heu et ben, peut-être qu'il y aura de la tromperie à un moment donné», enfin tu vois? Donc je me suis dit: «Je préfère, heu», enfin c'est ça fait mal, c'est triste mais, heu, il faut il faut
Oui. Oui. C'est sûr. C'est vrai. Oui. Oui.
il faut! <chuckles> Il faut se séparer, heu
Oui, quelquefois ça peut être, heu, dur à entendre, hein, comme tu dis, mais comme tu le dis oui il faut il fallait le faire, heu, pour lui dire les choses et justement pour pas vous faire mal, heu heu, par la suite donc c'est très bien et au final aujourd'hui vous avez trouvé et ceq t équilibre là et hem, aujourd'hui, heu, concernant les enfants également ils ont trouvé, heu, cet équilibre?
Mmh. Alors, heu, l on n'avait pas dansant d'enfants en en commun donc, heu, ensemble, donc, heu, ça ça va, heureusement d'ailleurs, parce que ben, voilà. Mais, hem, oui, oui, on a après c'est assez récent donc, heu, si tu veux, heu, pour l'instant on n'a pas encore refait nos vies et cetera mais, heu, comme je lui dis moi, je souhaite, heu, le meilleur et j'espère qu'il qu'il trouvera quelqu'un pour aller s'épanouir avec. Parce que, c'est une bonne personne mais, heu, pas faite pour moi et je pense que c'est vice versa tu vois? Donc, heu, je je suis pas du genre à m'entêter enfin, je voulais pas justement, voilà, m'entêter sur une relation qui au fond de moi je suis pas heureuse.
D'accord. Oui. Oui. D'accord. Oui. Oui, non mais c'est Moui. C'est très bien, oui. Oui, non c'est très bien, tu as pris, heu, une bonne cé heu, décision et au final également, heu, bah, tu es sur la bonne, heu, voie dans le sens où, heu, tu penses à toi, tu t'occupes de toi et il faut continuer dans dans sur ce chemin-là. Donc, heu, continuer à faire ce que tu ressens donc s'il y a des choses pour lequel, heu heu, tu te sens un petit peu forcée ou tu dois le faire parce que heu heu, c'est dans les conventions, heu et cetera, bah, c'est quelque chose, heu heu il faut pas s'obliger en fait. Il faut pas s'obliger à vivre et là aujourd'hui, heu, bah, tu as fait, heu pris une sage, heu, décision pour toi, pour ton bien-être et je pense que tu dois continuer ainsi en t'écoutant.
Mmh. Ouais, c'est ce que je me dis effectivement, heu, c'est ce que je ressens, je me dis je me sens quand même, heu, alors triste c'est évident, heu, bien sûr puisque, bah, le quotidien est complètement différent, hein et puis plus, heu, je me sens plus seule. Mais, au fond de moi, je sais que j'ai pris la bonne décision parce que, heu, je me dis que, voilà hem, je je sais qu'après c'est encore peut-être un peu frais donc je suis encore un peu sur la tristesse et cetera. Mais, en fait triste mais vraiment au fond de moi je sais que j'ai pris la bonne décision. C'est bizarre à dire, mais c'est c'est vraiment ce que je ressens.
Oui. Mmh. Moui. Oui. Moui. Oui c'est bi c'est peut-être bizarre ça te semble peut-être bizarre mais parce que c'était une habitude, donc c'est c'est normal d'avoir ce ressenti de peut-être quitter quelque chose, de quitter aussi où il y a vous avez vécu des bons moments donc, forcément, il y a certains qui vont revenir en tête mais c'est tout à fait normal. Mais il faut penser à un petit à l'instant t, à ce que tu vis, heu heu, actuellement. Ça doit être également libérateur et vraiment essayer de de de voir comment tu peux te concentrer sur ça. Peut-être écrire sur un cahier, heu, tes envies futures, comment tu te vois dans 5 ans? Peut-être, heu, en les écrivant ça pourra t'aider à mieux te projeter et avancer, heu, petit à petit à aller, heu, aller encore plus de l'avant.
Bien sûr. Ouais. Oui. Je vais je vais peut-être essayer, effectivement, de faire ça et puis toute façon je je sais bien que je rebondirai et moi, heu voilà là pour l'instant en tout cas j'ai vraiment le sentiment de vouloir, heu, être seule un moment pour, heu, pour, heu, justement me recentrer sur moi et et pl plus faire les choses pour quelqu'un, heu, plus faire les choses, hem, qu'on me dit dit de faire et cetera parce qu'il faut les faire et tu vois, heu, vivre un peu, heu, ma vie comme je l'entends, heu et faire, heu, au ry à mon rythme et et cetera quoi.
Oui. Oui. Mmh. Moui. Oui. Non non c'est c'est super, hein, vraiment de de vouloir se détacher un petit peu de ça parce que ça peut être, heu, un petit peu, heu, une prison invisible aussi. Donc c'est peut-être comme ça, heu, cette manière, heu, dont tu l'as vu donc, heu, non, non c'est très bien d'avoir un petit peu, heu bah, détacher, heu, ces ces menottes et heu, de, heu vraiment l'essentiel c'est que toi tu tu te sentes bien et vraiment je sens, heu, que tu es sur la bonne voie et je pense que que ça va que ça que ça ira pour toi et tu verras, avec le temps, hein, cette tristesse elle va elle va s'évaporer.
C'est ça! Oui je je je j'espère, je le souhaite. Mais c'est exactement ça quand tu parles de prison invisible, c'est exactement ça et c'est pour ça que je me dis, heu, c'est ce qui m m'a persuadée dans mon choix quoi. En tout cas, heu, je te remercie beaucoup d'avoir, heu, hem, répondu enfin d'avoir écouté plutôt, heu heu, d'avoir écou d'avoir pris le temps de m'écouter, heu, ça me fait beaucoup de bien d'en parler.
Mmh. Oui. Je t'en prie et vraiment, heu, n'hésite pas, heu, si, heu, tu as enco enfin si tu as quelques questions. Mais en tout cas, sache que, voilà, comme j'ai dit tu es vraiment sur la bonne voie et heu, je pense que vraiment, heu heu, sincèrement que que ça ira pour toi.
Merci beaucoup!